Exatamente. Exato. A não ser que seja uma coisa, assim, muito do interesse dela, por exemplo, ela é viciada em série coreana, os, hã, Doramas, né.
Né. Uhum. Doramas, isso tá até as senhoras estão nessa aí?
Doramas. Até as senhoras. Eu não conheço na verdade nenhuma senhora além da minha mãe, viu, eu só conheço menininhas que gosta.
A sua mãe é a menininha. Eh, mas isso mas isso está é o fim do mundo. Como que como que isso passando por por Friends, Grey's Anatomy, All Of Our Children ao para o Vale Tudo na Globo, como que as pessoas foram pousar em doramas coreanos?
Ela ela é incrível. Uhum. <laughs> Ai. Aham. É. Não. Sim, ai, eu vou te falar
Eu não tô criticando, deve ser devem ser maravilhosos, mas, assim
Uhum. E eu fui assistir por ela, você acredita. Eu fui assistir por ela quando ela estava aqui, hã, fui assistir, viciei.
Vi viciou. Hum. <laughs> É.
É bom mesmo o negócio. É muito divertido, muito.
Uau. Mesmo sem saber mesmo sem saber o nome de nenhum personagem?
Eu não sei o que que pega, mas Não. E todos parecem ter o mesmo nome, sabe.
Não, no você você você você sabe, mas aí passou 2 segundos você já esquece.
Já esquecem. Mais fácil. Eu tenho uma amiga, por exemplo, uma das minhas melhores amigas de infância, ela tá aprendendo coreano por causa dos Doramas.
Uau.
É. E de bandas de k-pop também.
Os mineiros os mineiros acharam que iam dominar o mundo com pão de queijo e café, mas são os coreanos que tão
São os coreanos. Eles estão muito no momento, muito no momento.
Aham. Uau.
É, é incrível.
E a sua mãe assiste legendado?